Mm, kaya parang
Ah, sakin naman siguro
Oo, sige.
ah, ayun nga ko rin sa, sa social media na parang ang sarap nga raw na makapunta sa ibang lugar. Eh, kapag ka ako na may nasa ibang lugar na, bago talaga, eh ayun nga sang-ayon na isa yan sa wow factor kasi
Hmm.
ka na iba, bago lang. Eh mapasabi, mapapasa ay wow, bago 'to, parang ang sarap, ah, mag-explore, gano'n Parang, para ka bang bata ulit, na may tuwa, may may halong pa siyempre meron ding pangamba kasi siyempre nasa bagong lugar ka 'no. Halimbawa nalang kapag ka unang punta mo sa ano, sa Maynila. 'Di ba sabi nila marami raw mandurukot gano'n, talagang matatakot ka eh 'no, talagang mangangamba ka na baka bigla kang ano, eh, bigla kang dukutan 'di ba? May ganocn eh, may gano'ng pakiramdam. Pero, sa kabuuan naman talagang masaya talaga na nakarating ka sa bagong lugar, kaya ngayon parang gusto kong pumunta sa ano eh, sa sa Palawan sa susunod. <chuckles> Kasi 'di pa ako nakapunta ro'n eh.
Mm. Oo. <laughs> Mm, kung may budget nga rin, eh. <chuckles> Ako din.
Ikaw ba nakapunta ka nam nakapunta ka ba ah, hindi rin, okey. Eh 'yun, ano ba 'yung unang naiisip mo kaya 'yung nararamdaman mo kapag ka pumapasok ka sa isang bagong lugar?
Hindi rin.

Uy, hello, kumusta? Magandang hapon kaibigan.
Magandang hapon din sa'yo kaibigan at, ah, kamusta naman ang iyong hapon, nakapag-meryenda ka ba?
Eto. Ah, katatapos lang din mag-meryenda, busog na rin naman pero, ah, eto libre naman yung oras ko ngayon kaya naghahanap ako ng kausap. Ikaw ba kamusta ka nakapag-meryenda ka na?
Hmm. Ah, ako hindi eh, hindi naman ako nagmemeryenda, pero chill lang ako 'no so may lakad ako mamaya kaya gusto ko muna makipag ah kwentuhan bago ako umalis 'no so kaya ako nandito ngayon.
Ah. Uy. Okey, sige, sige. Ano ba yung pupuntahan mo, yan ba'y lagi mo ng pinupuntahan o bagong lugar?
Ah, hindi la ano na 'to talagang lagi ko ng pinupuntahan 'to, pupunta ako sa ano eh, sa sa partner ko. <chuckles>
Ah, okey, okey, eh yun nga naisip ko nga kanina kasi may nabasa ko dito sa social media na tungkol sa pagta-travel, okey ka ba makipagkwentuhan sa akin sa travelling?
Ah. Mm. Hm. Oo naman, oo naman. Mm.
Ayun, sige sige, eh gusto ko lang sana malaman din yung opinyon ng ibang tao kung ayun nga kanina nabanggit ko yung tungkol sa bagong lugar, ano ba yung pakiramdam mo kapag nakakarating ka sa mga bagong lugar?
Mm. Um, 'pag bago kasi sa paningin ko 'no siyempre parang may wow factor pa yun eh, siyempre bago bago na. Di ba bago lang sa paningin mo 'no bago sa panlasa natin parang ang sayang dami mong dami mong gustong subukan, daming gusto mong puntahan dun sa lugar na yun 'no, parang gusto mong umikot-ikot, hmm malibot mo 'no so parang ganon. Parang exciting ba kumbaga yun yung pakiramdam 'no kapag nakakapunta ka sa bagong lugar, na alam mong hindi mo pa talaga napupuntahan oh, so parang
Oo. Ay, oo siyempre, oo. Oo. Kaya nga eh 'no. Ayun oo. Oo. Oo, oo. Oo. Ay parehas tayo.
gusto mong malaman kung ano ba yung mga ganap dun, ano yung mga trip dun 'no na pwede mong gawin. Ah ayun, more likely ako kasi pag nakakapunta ako sa bagong lugar, ang tinitignan ko talaga unang una yung view eh yung <tsk> yung ambiance.
Oo. Ayun. M Ano? Ay, yung view? Oo, lalo na magandang lugar yan ano, oo.
Mm, yan ang una kong tinitingnan talaga d'yan kapag napunta ako sa mga bagong lugar 'no. Lalo na siguro kung ibang bansa yan parang ah. O di ba, so parang uy, ano kaya kultura dito, ano kaya pwedeng yung mga pagkain nila dito, 'di ba parang gusto mong ma-try, mga tao na kung ano ba yung mga kultura nila na ano, kung pano ba sila kakausapin alam mong ganun, ma-explore kasi akong tao so parang sakin
Oo. Ay oo, siyempre sarap mag-travel dun. Oo. Yun, oo. Oo, tama. Ayun. Uy yun yung masaya dun eh.
oo, exciting sakin yung mga ganon, sa ibang tao kasi siyempre nila nga introvert na parang ayaw nila ng ganon, so parang
Oo. Oo nga eh, parang yun eh.